Dunque, volevo chiederti, uhm, di raccontarmi un ricordo legato magari a un pasto speciale.
Allora, il ehm, la prima cosa che mi viene in mente, indimenticabile, riguarda un <clears throat> mio viaggio in Australia
Mh-mh. Wow, bello.
di un po' di anni fa, ehm, purtroppo non non ho mai avuto occasione di tornarci, è stato un viaggio fantastico.
Okay. Mh-mh.
Ehm, tra le varie tappe, ehm, c'era stata anche Alice Springs, che è praticamente questa piccola cittadina al centro proprio al centro geometrico del dell'Australia.
Okay. Oh, okay, perfetto.
Ehm, <tsk> è un posto che avevo sognato per molto tempo perché, ehm, non so se se conosci, se sentito parlare di un libro di Bruce Chatwin che si chiama "Le vie dei canti."
Mh. Okay e quindi ti ha ispirato in qualche modo questo questo libro?
Ehm Sì, perché era, mhmm, ehm, è stato un libro molto importante per vari motivi, ehm, soprattutto perché Chatwin parlava molto del concetto di nomadismo, di come intendere i viaggi, eccetera e questo libro era proprio centrato sull'Australia
Mh-mh. Mh-mh, okay. Ah.
e tra le varie cose parlava di questo posto, Alice Springs, e che effettivamente è una, mhmm, piccolissima, uhm, città, cioè la la si può attraversare a piedi in, forse, 20 minuti e sì, sì, è proprio al centro dell'Australia, praticamente in mezzo al nulla sostanzialmente.
Mh-mh. Ah, okay, molto piccola insomma. <chuckles> Bello. <chuckles>
Ehm, <clicks tongue> e io ero andato ero andato lì e, ehm, avevo trovato un ristorante, che era poi un ristorante che ho che avevo letto citato da da da da Chatwin anche nel suo libro, che si chiama, ehm, Bojangles.
Mh. Ah. Okay.
Ehm, e quindi, ehm, capisci che era già un po' u un'aria da pellegrinaggio.
<laughs> Sì, sì, immagino. Comunque questo libro ti ha fatto sia d'espirazione, ma proprio da guida in quella che è stato il tuo viaggio, a e dove appunto hai assaggiato e hai avuto l'opportunità di avere un ricordo molto speciale, a quanto ho vedo.
Sì, il ehm, il il posto era una via di mezzo fra un ristorante e un pub con dei tavoli molto lunghi, non dei tavoli singoli ma dei tavoli molto lunghi, quindi tu ti trovavi, ehm, gomito a gomito con con altre persone. Ehm, e avevo ordinato un ehm, si chiamava, ehm, grigliata dell' outback. L' outback sarebbe appunto la la gli spazi aperti desertici del centro dell'Australia.
Mh-mh, okay. Certo. Ah! Ah, okay.
Ehm, grigliata allora, premetto che io sono molto curioso sul cibo, ci sono pochissime cose che non mi piacciono, pochissime, e in e in generale mi piace sperimentare. La grigliata dell' outback aveva, ehm, alligatore
Ah! Okay, okay. Mh, ottimo direi. <chuckles> Mh.
ehm, cammello, bufalo e canguro.
Oh, mamma. Ah! Cioè, praticamente hai assaggiato io, m mhmm, diciamo, uhm, mi aspettavo più una cosa, insomma, diversa, ma hai assaggiato proprio delle carni molto particolari, ecco.
Tutte legate all'Australia, perché: ehm, vabbè, bufalo, ehm, che era la cosa più normale probabilmente can canguro ovviamente, ehm, alligatore anche, la cosa strana il cammello perché, ehm, quando l'Australia era ancora sotto gli inglesi, ehm, sotto l'impero inglese, ehm, gli inglesi avevano importato cammelli e cammellieri dall'Afghanistan
Mh-mh. <laughs> Sì sì. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Okay. Ah, okay. Quindi
per lavorare per lavorare nel deserto australiano, e infatti nel cimitero di Alice Springs, è un bellissimo cimitero con lapidi molto antiche, c'è tutto un angolo riservato ai cammellieri afghani.
Mh-mh. Ah. È molto particolare diciamo, uhm, anche come storia, ehm, il modo in cui attraverso magari il cibo hai conosciuto, ehm, quella che è proprio la storia, insomma, del del luogo. Ehm, quando diciamo sei arrivato lì, i sapori, i profumi che c'erano cosa ti ricordavano? E qual è stata poi la la tua prima sensazione, no, quando hai a avuto la possibilità di assaggiare queste tipologia di carni?
Sì, sì, sì. Ehm, allora, eh-eh, il ti dico, l'alligatore come mi era stato detto, non lo avevo mai mangiato all'epoca è una via di mezzo fra carne e pesce, effettivamente è un animale anfibio. <chuckles> E quindi, sa ehm, se riesci a immaginare, immagina, ehm, un sapore tipo pollo per quello che riguarda la carne, e un sapore, ehm, di di pesce però di quei pesci, ehm, conna con con una consistenza molto carnosa, appunto.
Mh-mh. Certo. Mh. Ah, okay, okay. Mh-mh. Ah, okay. E come veniva servito, nel senso: c'erano delle salse, magari, accompagnato da, uhm, qualche verdura?
Ehm, sì, c'erano delle verdure, erano ta tutte come delle bistecche grigliate, ehm, non c'erano salse, se non mi ricordo male, c'era solo un po' di sugo, ma il sugo naturale, diciamo, legato alla grigliatura.
Mh-mh. Okay. Ah, okay. Perfetto, capisco, capisco.
Ehm, poi mi ricordo che il cammello non mi era piaciuto tantissimo, l'avevo trovato piuttosto stopposo. Il bufalo era buono, e invece il canguro non ho avuto il coraggio di mangiarlo perché nel ehm, nell'albergo resort dove dove stavo, ehm, c'era un ehm, un cucciolo di canguro che girava
Mh, mh. okay. Mh-mh. Come mai? Ah-ah. Ah, no! <chuckles>
e ho avuto un ri un rigurgito di ani di animalismo. <chuckles>
Eh, certo, e immagino <chuckles> e insomma, la la sensazione, uhm, che hai potuto provare, no, nel nel senso di, ehm, trovarti lì magari a mangiare quella carne e magari poi vedere lo stesso animale all'interno del resort, non dev'essere insomma ne una sensazione <chuckles> molto molto bella, ecco.
Esatto. Beh, io ehm, io io mangio tranquillamente la carne di cavallo, ma capisco perfettamente le persone che che amano i cavalli o magari fanno equitazione che non la toccano, capisco perfettamente. Ehm, e avevo avuto la stessa cosa, non non mi era venuto proprio da da provarlo il canguro, ehm, che mi dicono che è una carne molto buona, un po' dolciastra, un po' come lo struzzo, ma non
Mh-mh-mh. Certo. Mh-mh, mh-mh. Mh-mh. Ah, okay, eh, bene! <chuckles> Ehm, diciamo che dopo questa, mhmm, esperienza, uhm, anche, insomma, culinaria, e avendo comunque un ricordo speciale a quanto, uhm, vedo anche nel luogo, in quella che è stata magari ehm, il libro che un po' ti ha portato lì e ti ha fatto, uhm, da guida, è cambiato qualcosa? Cioè, nel senso, mhmm, la tua mentalità, il modo di approcciarti magari alla alla cucina, uhm, di altre culture?
Sì, come come t'ho detto, mhmm, diciamo sono molto curioso, quindi ehm, in Italia avevo già frequentato ristoranti cinesi, ristoranti indiani, giapponesi, addirittura una volta avevo trovato anche un ristorante senegalese in anni in cui non c'era ancora l'immigrazione che che che c'è stata poi negli ultimi anni. Ehm, avevo appunto m m mangiato anche ogni tanto carni strane tipo lo struzzo perché, mhmm, avevo trovato un ristorante che in via sperimentale aveva proposto lo struzzo, ma credo di essere stato forse l'unico a a mangiarlo, per cui dopo poco tempo, ehm, l'esperimento non ha funzionato, ehm
Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh. Mh. <chuckles> <laughs> Mh, mh-mh. Lo capisco.
e quindi, appunto, mhmm, a parte questa questa storia del del canguro, ehm, ero molto curioso, molto curioso, soprattutto dell'alligatore che effettivamente era buono.
Mh-mh. Immagino. Ma con te c'era qualcuno, o in insomma eri eri da so ah, okay. Eh.
No, viaggiavo da solo, viaggiavo da solo e c'è un'altra cosa importante r legata a quella cena, e cioè il fatto che di fronte a me sedeva un signore, uhm, di forse un 50 anni che mi ha visto prendere appunti avevo con me un ehm, un taccuino diciamo di viaggio per cui pigliavo appunti
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Molto bello come cosa.
e allora mi ha chiesto: "Chi ero? Come mai ero lì?" Eccetera, eccetera, e e questo signore allora, premetto che ero rimasto molto colpito, ehm, da mhmm, da quello che avevo visto a Alice Springs e anche in altre città legato agli aborigeni
Ah. Mh-mh. Ah, certo.
perché, ehm, gli aborigeni vivono in ehm, in riserve in riserve nazioni, tipo come anche in America, per esempio, i i nativi, no, e in città in genere vedi, ehm, duole dirlo in questi termini, ma insomma dei relitti umani
Mh-mh, certo, certo. Mh, okay.
perché, ehm, hanno una bassissima tolleranza all'alcol
Ah, okay.
e diventano facilissimamente alcolizzati e vengono espulsi dalla loro tribù.
Ah, okay. Quindi, insomma, si trovano quasi emarginati, ecco, in questo senso? Okay.
E avevo notato esatto, esatto, io avevo visto uhm, per esempio a Alice Springs già andava di moda l'arte aborigena, ehm, che poi è arrivata anche in Europa, in America, eccetera. Avevo visto queste gallerie d'arte super moderne, bellissime, con questi artisti molto male in arnese che che dentro dipingevano dal vivo le loro storie
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo.
e e poi sulla strada veramente questi poveracci, questi relitti umani, e avevo visto anche una cosa che mi aveva un po' fatto stringere il cuore: che i bambini, uhm, aborigeni sono bellissimi
Mh. Mh. Ah, okay.
sono bellissimi. Ehm, e quindi vedevo questo contrasto con questi adulti, invece, completamente sfatti proprio. Questo signore
Mh. C'era una bella contrapposizione, insomma. Quello che mi parli di queste, uhm uhm, le l'arte magari, questo a questa, mhmm, modernità e poi dall'altra parte, mhmm, quella che è un po' la la povertà ma nel senso magari anche della persona stes
Sì, sì. Ehm, questo signore, ehm, che sedeva davanti a me, parlando ho scoperto che era un inglese che da tanti anni lavorava nelle riserve nelle nazioni degli aborigeni.
sa, ecco. Mh, okay. Mh-mh. Ah, okay.
E quindi lui mi ha spiegato, appunto, questi meccanismi sociali per cui lui mi diceva: "Non non giudicare gli aborigeni, ehm, da quello che vedi qui a Alice Springs, perché questi sono le persone che sono state espulse dalle loro comunità o perché non erano persone in qualche modo avevano commesso qualche crimine o qualche irregolarità, o appunto perché, ehm, schiavi dell'alcol."
Mh-mh. Certo. Ah, okay.
Ehm, e mi ha descritto, ehm, invece queste comunità dove lui lavorava come diciamo, ehm, luoghi molto sereni, molto belli. Mi ricordo che mi disse, ehm: "I i bambini sono belli, ma rimangono belli anche da adulti quando non non" eh.
Mh-mh. Ah, okay.
Ehm, e un'altra cosa che mi colpì, disse: "Sai, poi si dice aborigeni ma cioè, pensa che in Australia ci sono" se non sbaglio, mi disse: "Più di 2000 diverse lingue"
Mh-mh.
"parlate dagli aborigeni, dalle diverse tribù," sì. Cioè, quindi dire aborigeni è come se io dicessi europei, senza eh.
Ah! Okay, interessante. Quindi M esatto. Mh-mh. Okay. Quindi diciamo che questo, mhmm, pasto speciale ha una storia dietro molto particolare. Ovviamente, oltre a quello che è stato il pasto in sé per sé e quello che hai potuto mangiare ma anche la questione che magari, ehm, dietro alla al cammello, uhm, c'è una storia, uhm, dietro al fatto che tu abbia avuto la possibilità di sederti a quel tavolo c'era un signore che ti ha spiegato chi fossero gli aborigeni, quindi è stato davvero un viaggio a tutto tondo, lo potresti descrivere così quel momento?
Sì, sì, i infatti, u un ricordo legato a un passo speciale, eh, io penso immediatamente a quello. Non è stato l'unico magari della mia vita, ma sicuramente è quello che che per primo mi viene in mente. Tra l'altro, coincidenza, ehm, questo accadeva, ehm, diciamo il mi ricordo perfettamente il giorno, perché era il giorno prima del mio compleanno.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Ah, okay.
Quindi io il giorno dopo mi sono svegliato, ehm, ad Alice Springs, ed era il giorno del mio compleanno.
<laughs> Beh, è stato sicuramente uhm, voglio dire una una giornata particolare, ecco. Di per sé il viaggio ha comunque delle caratteristiche importanti e, uhm, si può dire che tu abbia imparato magari tanto, uhm, e di più di quello che una persona durante un viaggio normale fa. Uhm, ti sei addentrato proprio all'interno di quella che era la cultura, ecco, magari toccandola anche con mano. Ehm, devo dire che questa conversazione è stata molto bella e ha dato vari punti di ispirazione, quindi io ti ringrazio per tutte, uhm, le diciamo, i ricordi che hai portato in superficie.
Sono io che ringrazio te. <chuckles>
<giggles> Grazie mille, ciao.
Ciao, ciao.